Ủa bạn ơi, làm sao để mà có một cái mâm cỗ nó vừa đẹp mà vừa ấm áp được hông ta? Bạn gợi ý giúp mình đi.
Ừm. Ờ, đẹp á thì dĩ nhiên là cũng phải có x gọi là, chút khiếu hoặc, à, thẩm mỹ nè. Còn nếu mà gọi về ấm áp á nha, thì là thật ra là làm cái gì mà nó nó liên quan tới truyền thống gia đình á bạn, tức là làm, ừm, ừm, trang trí theo mà giống như cái sở thích của những người trong gia đình á, thì sẽ cảm giác ấm áp nè.
Ờ, đúng rồi. Mình hiểu, á vậy bạn nói rõ cho mình nghe hơn được hông là bạn thí dụ như truyền thống gia đình của bạn đi, là nuôi một cái mâm cỗ mà vừa đẹp vừa ấm áp đối với gia đình bạn sẽ là như thế nào vậy?
<laughs> Ừm. Ừm. À, mình ví dụ nha, là thường thường, ờm, ở địa phương, a, thì sẽ có cái việc là hay ăn đám giỗ á bạn, và ở quê đặc biệt là đám giỗ rất là lớn, đúng hông? Thì đó, thì khi chuẩn bị <laughs> chuẩn bị các mâm cỗ thì bạn sẽ thấy là dưới quê, a, ví dụ, à, ở ở nhà nội mình đi, sẽ có một cái, a, cái chiếc, ờ, một cái, a, một cái giường á bạn, và trên đó trải miếng chiếu, và sẽ là
Ừ. Đúng rồi. Ờ, hay nha. Ở dưới quê hay kêu bằng cái phẳng hay là cái gì đó, đúng hông bạn? À.
Đúng rồi, đúng rồi, cái phản đó cái phản đó. Thì để trên miếng chiếu lên và sẽ để tất cả các món đồ ăn mà chuẩn bị của cái ngày giỗ hôm đó. Thường thường sẽ như một cái đám cưới á bạn, nó sẽ có khoảng, ơ, ờ, 4-5 món ăn á, đó, và <laughs> và sẽ lắp đầy trên đó, còn dĩ nhiên trang trí đẹp mắt, ví dụ như là tỉa cà rốt nè, tỉa dưa leo nè, tỉa ớt và để các loại rau trang trí lên thì nó sẽ rất là bắt mắt và đẹp mắt nè.
Ồ, nghe đã vậy! À, mình hiểu rồi, là, kiểu như là, để lấp đầy trên cái phẳng đó, trên cái giường đó xong rồi, à, là sau khi mà có tiệc tới là người ta sẽ bưng từ đó ra bàn, đúng hông?
Đúng rồi. Chính xác, chính xác, chuẩn luôn đó, dĩ nhiên là sẽ chuẩn bị một cái mâm cúng riêng. Ví dụ là cúng ông bà thì vì mình cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ các món ăn, rồi sẽ có món chay, món mặn, kiểu như vậy đó. Và thường thường ông bà sẽ chỉnh chủ hơn, ít đồ ăn hơn nhưng mà sẽ trang trí đẹp mắt hơn.
Ờ. Ừm. A, nghe hay nha. Nhưng mà thi thường thường, thí dụ như trong cái đám của nhà bạn á, thì là có gồm có những món ăn nào vậy?
Ừm. Ừm. À, cái này thì, ờ, bên, a, nhà của nội mình sẽ bao gồm có là món, a, cà ri á bạn, cà ri vịt á. Đó. <laughs> Rồi thường thường là nếu mà có thể làm, à, gà áp chảo á bạn, có thể gà áp chảo hoặc vịt áp chảo, thường thường dưới quê hay nấu gà nấu vịt nhiều á. Áp chảo và nấu nước khèo khèo với nước cốt nước dừa nước dừa tươi á bạn. Đó, áp chảo lên. <laughs> Đó. À, có khi sẽ là nấu, a, cháo vịt nè, chao cháo vịt á, rồi gỏi vịt nè. Đó.
Ừm. Nghe ngon đó. <laughs> Ờ. Trời ơi, một cái món cũng rất là đỉnh luôn nha! Toàn mấy món, ừm, gọi là, xuất sắc không hả bạn? Vậy thì à
Rồi thịt thịt heo quay, rồi cuốn chả, vân vân, đó.
Ờ, nhiều món quá! Vậy thì trong gia đình bạn á, là thường thường là ai sẽ là người chuẩn bị những cái mâm cỗ này? Và ai la sẽ là người sắp xếp những mâm cỗ này?
<laughs> Ừm, thì thật ra là cùng nhau á bạn. Đặc biệt là các, ơ, cô và mợ á, các bác, các cô, các mợ, tức là những người phụ nữ trong gia đình á, thì thường thường là sẽ nấu và chuẩn bị những cái điều này nè, và rất là khéo tay luôn á. Mình thì chỉ là phụ thôi, mình, ví dụ như là làm vịt thì phải là nhổ lông vịt ấy, mình phụ cái khâu đó thôi. Ờ, đó.
Ờ, vui quá! Ờ. À, mình hiểu. Là hiện tại là cái cái, gọi là, cái kinh nghiệm hay cái tuổi tác bạn chưa đủ để ưm, để, gọi là, đưa lên một cái tầm cao hơn là bạn sẽ tình bày ra hả? Bạn chỉ phụ thôi hả?
Đúng. À, thật ra mình nấu được, nhưng mà tại vì, à, mình giỏi nấu đồ chay hơn, với lại là, ừm, những cái món đó, làm sao ta, nấu cái vị để giữ được cái vị truyền thống á bạn, thì thường thường sẽ các cô và các bác thì sẽ giành nấu hơn tại vì đã giữ được cái truyền thống từ rất là lâu đời của gia đình á, ừm.
Ồ! Mình hiểu rồi. Đúng rồi, vậy là mỗi người sẽ có một cái thế mạnh riêng và bạn có nhiệm vụ riêng là nấu đồ chay nữa, đúng hông?
<chuckles> Đúng rồi nè.
Ừ, quá hay luôn, vậy thì cái việc mà cả gia đình sum vầy, rồi cả gia đình cùng nhau, gọi là, nấu ăn như vậy á, cùng nhau tổ chức như vậy á, thì, à, bạn có thấy là nó giúp cái không khí gia đình ấm áp hơn cũng như là gắn kết mọi người với nhau hơn hông?
Ừm. Gắn kết hơn rất là nhiều luôn á bạn, ờ, càng rắn kết, kiểu, là ai cũng đi làm xa nè, thì khi mà ngày giỗ về sẽ là thí dụ ngồi cùng nhau nhổ lông vịt đi mình ví dụ đơn giản như thế đi, cũng có cơ hội nói chuyện với nhau, đúng hông? Rồi cùng cao lúc mà cùng nhau, a, à, múc đồ ăn từ nồi vào dĩa nè, thì cũng có cơ hội trao đổi nói chuyện với nhau, rồi lúc cùng bưng lên cùng dọn ra thì đều có cơ hội để nói chuyện với nhau rất là xôm tụ luôn á.
Ồ, hay quá. Ừ, đó, vui mà. <laughs> Ồ, mình hiểu rồi, nhưng mà cái việc đó mỗi người là tự tự giác cái việc của mình của họ, hay là phải có ai đó đứng ra phân công từng người, từng người bạn?
Ừm. Thì thật ra ai cũng chung tay tự giác vào á bạn, ờ, hồi nhỏ thì ví dụ như cái lúc nhỏ mà cỡ khoảng tầm, à, mười mười tuổi hoặc mười mấy tuổi chưa biết gì á, thì lúc đó sẽ được phân công, "Con ơi, con đi phụ bưng cái này, phụ bưng cái kia", còn lớn rồi thì gần như là ai cũng tự giác à, ờ, đúng rồi <laughs> đó, tụi nhỏ là hay đi sai vặt, đi sai vặt đi mua đồ. <chuckles>
Ô, hay quá. Ơ, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, đúng rồi. <chuckles> À, vậy thì <laughs> và bạn cũng có rất nhiều những cái kỷ niệm ấm áp về cái mâm cổ này nữa, đúng hông? Vậy thì, ờ, theo như bạn nói á, là mọi người sẽ tự giác, vậy trong cái trường hợp mà ai đó nếu mà trong gia đình ai đó không có tự giác hoặc là ai đó đang bị một cái bận việc gì đó thì có gia đình có vấn đề gì hông? Có ai có khó chịu gì hông?
Đúng rồi nè. Hông. Tại vì nhà bên nội mình rất là đông á bạn, có mười mấy người con lận, thế nên là <laughs> nên là thí dụ người này không phụ được
Ôi, đông quá. <laughs> Đó là tính con thôi, chưa tính cháu, đúng không bạn?
Chưa tín cháu. Đó, thật ra thì có vui lắm là cái gì có người góp n cùng nấu, có công sức, rồi có người góp công, người góp của. Ví dụ là người mua đồ, à, đồ nấu về sẵn, ví dụ mua heo quay về, hoặc là ví dụ mua rau câu, mua các loại về về để trang trí cho mâm cỗ nó nó đong đầy, nó đầy đủ, nó đặc sắc hơn, đó.
Ôi! Mình hiểu. À, vậy thì quá là tốt rồi! Nhưng mà có bao giờ gia đình bạn, gọi là, dùng những cái dịch vụ hiện đại hơn, như là, kiểu là, thuê thuê người ta nấu ở ngoài về nấu hông? Hay là bạn vẫn sẽ thích cái kiểu nấu là cả gia đình sum họp hơn?
Ừm. Ừm, ờ, với quê mình tới thời điểm bây giờ á nha, thi mà mình về về lại, ví dụ mình ở H Hồ Chí Minh một thời gian dài đi, thì mình thấy tất cả đều thuê hết nha. Còn dưới quê thì mọi người rất là thích làm á bạn, kiểu là, rửa chén dù là bạn biết mâm cổ mà ăn mà cỡ khoảng năm sáu bàn là rửa chén là cũng đuối á. Đó, nhưng mà mọi người cùng phải chia, cái thích cái việc chia nhau làm việc đó, chỉ có tr trừ khi là đám cưới thì có thể là thuê nấu thôi.
Ồ! Đúng rồi, nhiều lắm. <chuckles> Mình hiểu rồi. Cũng như là cái việc bạn nói, có nghĩa là trong cái thời gian lao động, trong cái thời gian làm việc đó thì mọi người còn gắn kết với nhau hơn bằng những cái câu chuyện nữa mà, đúng hông?
Đúng rồi nè, nói chung là cùng chuẩn bị thật là sớm, ví dụ có khoảng tầm là sáu sáu giờ sáng là chuẩn bị nấu rồi nè ha, thì có khoảng tầm, à, là 9:00 sáng là có thể bày trọn vẹn mâm cỗ, đầy cả đầy ắp cả bàn luôn, đó.
Đó. Ừm, quá đã! Và gắn cái sự gắn kết như vậy thì cũng chắc là một cái phần không thể thiếu trong mỗi cái đám tiệc, ừm, ở dưới quê dưới truyền thống gia đình bạn, đúng hông?
Đúng rồi, giống như là một cái văn hóa, một cái truyền thống mà nó ăn vô máu luôn rồi á bạn, tức là, ờ, kiểu là, vắng mặt thì nó sẽ là một cái điều gì đó rất là thiếu sót luôn á.
<laughs> Chính xác. Ủa, vậy thì nói về mấy món ăn á, là có một cái cách trang trí đặc biệt nào đó hông hay là chỉ cần trang trí bình thường thôi là đã được rồi?
Ừm, dưới quê thì nó, kiểu, không có cầu kỳ như ở nhà hàng nha bạn, nhưng mà cũng có ví dụ như là tỉa cà rốt thành từng cánh, từng cánh và tỉa từng từng từng từng ngắt nhỏ, từng ngắt nhỏ đó. Đúng rồi, rồi tỉa ớt để ngâm vô đá để cho nó nở ra, đó, vừa dậy mùi ớt. <laughs>
Đúng rồi. Là vẫn có trang trí, đúng hông? <laughs> Cái việc này cũng c đòi hỏi sự khéo léo lắm nè, tỉ mỉ lắm nè.
Đúng rồi, dậy mùi ớt rồi vừa thơm, đồ ăn mà bạn biết mùi của cà ri nè, mùi của đồ cháy lên nè, đồ đồ nướng nè, rất là thơm lừng
Ôi, nghe thôi tưởng tượng được nguyên khung cảnh, ưm, ưm, đám tiệc á. <laughs>
Đó.
Vậy thì, à, đối với nhà bạn á, là cái mâm cỗ là truyền thống rồi, chắc chắn rồi, vậy thì mâm cỗ truyền thống này sẽ có những cái chai rượu hay là những cái những cái đồ uống có cồn gì ở trển hông ta?
Ừm. Có luôn nha. Đúng, chính xác, bạn hỏi đúng nơi đúng chỗ rồi đó, có rượu đế bạn. <laughs> Đúng rồi, có rượu đế, dù là thời buổi hiện đại bây giờ có bia, đúng hông? Hoặc thật ra thì cũng có người trong nhà uống bia nhưng mà, ưm, ủ rượu đế là một cái gì đó nó không thể thiếu á bạn, nó luôn luôn phải có đúng rồi, đó.
<laughs> À, đó phải có rượu đế, đúng hông bạn? Đúng rồi. Nó truyền thống. Chính xác, vậy thí dụ mà cái lỡ cái bữa đó có cái mâm cỗ đó mà hổng có rượu chẳng hạn, thì, ừm, nó sẽ mất đi ý nghĩa của mâm cỗ đó nhiều lắm hông?
Nhiều luôn á, mình thấy t trường là không bao giờ có xảy ra chuyện đó xảy ra luôn á bạn. <laughs> Nó nó nó
Đúng rồi. Cho dù bất kề kỳ cái đám tiệc nào cũng nhất định phải có rượu, đúng hông bạn? Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi, nó nhất định là phải có luôn ở trong các mâm cỗ á. <laughs> Và cái ly rượu đế là cái ly nhỏ nhỏ nha, không có được ly to như ly bia, đúng hông? Cái ly nó nhỏ nhỏ thôi đó, mà cùng một ly là 1 bàn chỉ có 1 hoặc 2 ly thôi để chia nhau uống. Rồi rồi truyền tay nhau uống chứ hông có phải là mỗi người 1 ly. <laughs>
Ờ. Đúng rồi. Ừ. Mình hiểu, mình hiểu, như vậy cũng rất là tốt rồi! Vậy thì, à, như bạn nói là cái việc mà nấu mâm cỗ như vậy đối với bạn đã từ rất là lâu rồi, từ nhỏ bạn đã phụ rồi, vậy thì có một cái món ăn nào đó ừ, có một món ăn nào đó mà bạn nhớ hoài, bạn, gọi là, mỗi lần mà tới chuẩn bị đám tiệc là bạn trông chờ cái món ăn đó hông?
Ừm. Đúng rồi, từ nhỏ lúc mà mình nhận thức là thấy rồi. Mình trông chờ nhiều nhất và mình cũng sợ nhiều nhất, tức là mình rất là sợ nhổ lông vịt á bạn. Tại vì bạn biết lông vịt là nhổ rất là nhiều, nhổ hoài nó cứ ra hoài á bạn, còn dĩ nhiên
À, rồi. Ủa, là bạn có mẹo gì hông? Hay là cứ việc nhổ vậy thôi chứ hông có mẹo gì á hả?
Vịt không có ngâm nước, tức là, ừm, vịt đừng có ngâm vô nước nữa, tại vì ngâm vô nước nó sẽ cứ ra lông hoài, ra lông hoài á, đó. Đó là cũng một trong những cái mẹo á, còn cái việc mà dĩ nhiên nó cũng là ngon tại vì làm gỏi vịt, ờ, ờ, dưới quê nước nước sốt, nước mắm nè, ớt nè, vị đ của đường nè, của chanh nè, rồi của hành phi nữa nè, nó thơm lừng luôn. <laughs> Nó vừa chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, nó hòa vị vào nhau rất là ngon. Mà bạn biết thì ở đặc sản dưới quê là c mọi thứ nó thiên nhiên, nó là vịt ta, gà ta, kiểu như vậy, thì nó rất là chắc, đó, đó.
Ờ, hay nha! Ừm. Trời ơi, đã quá! Ừm. Ờ, đúng rồi, v vịt thả vườn, gà thả vườn đồ, đúng hông bạn? Nghe là thèm rồi đó! Vậy thì, à, đó cũng là cái món mà bạn đối với bạn là sẽ, gọi là, cứ gần tới đám này kia là bạn sẽ rất là mong chờ món đó mà bạn cũng sợ nữa, đúng hông? Như bạn nói á.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ừm, đúng rồi, đúng rồi.
Ăn thì ngon nhưng mà là làm thì cực. <laughs>
Làm thì cũng cực lắm, <laughs> đó, nhưng mà vui, nói chung là có kỷ niệm, đó.
Đúng rồi. Ừm, vậy thì theo như bạn làm thế nào như bạn nói là quê, à, bạn cũng là ở dưới quê nè, và mọi người cũng, gọi là, biết nhau hết rồi, cũng gắn kết nhau rồi. Nhưng mà trong bữa ăn thì làm sao để mà mọi người có thể thoải mái và kết nối với nhau hơn trong bữa ăn đám tiệc này đây?
Ừm. Ừm. À, thật ra ở dưới quê có một cái đặc trưng của cỗ, của của đám giỗ hoặc là cỗ bạn là, ờ, gọi là, 1 ly rượu là đầu câu chuyện. Dĩ nhiên trẻ nhỏ thì phải uống nước ngọt, đúng hông? Nhưng mà, kiểu là, cùng "vô, vô" á bạn, tự nhiên là cầm cái mọi người cùng cầm ly "vô, vô, vô" và l nói cười với nhau.
Ừm. À, đó, rượu không thể thiếu được. Ấy. Là cho dù là lâu ngày hổng gặp mà lâu hoặc là những người mới mới tới luôn cũng vậy, đúng hông bạn? Là cũng sẽ hòa nhập dễ hơn.
<laughs> Chính xác, mình thấy có mọi người có một cái công thức bắt chuyện rất là hay luôn, chỉ cần ai lạ mà lướt qua cái có hay rủ vô uống rượu vẫn được, kiểu như vậy đó. <laughs> Rủ vô ăn đám giỗ. Đúng rồi, đúng rồi đó.
Ui, đã quá vậy? <laughs> Đúng là người miền Tây, đúng hông? Dưới quê, đúng hông? Rất là xào phóng, rất là sảng khoái luôn! Vậy thì, à, phụ nữ thì sao, có uống rượu hông?
Ừ. Ờm, có nha, mình thấy là uống đô cũng mạnh lắm á. <laughs>
Ờ. Và và mạnh hơn cả đàn ông hay sao bạn?
Cũng hông tới mạnh lắm đâu, tại vì mình thấy là đàn ông ở miền Tây cũng rất là mạnh, còn dĩ nhiên phụ nữ uống cũng mạnh sẽ tùy đô. Nhưng mà thường thường, ờ, phụ nữ khi có con cái thì thường thường chắc chắn của mình cũng thấy các cô các gì cũng là, kiểu, làm làm gương á bạn, cũng không có uống. Ờ, như ví dụ nếu mà các anh chị mà trẻ đi, thì sẽ uống nhiều hơn, còn ví dụ nư là phụ huynh thì làm gương <chuckles> giữ giữ hình ảnh. <laughs>
Ừm. À, mình hiểu, mình hiểu. Đúng rồi, phải bắt buộc phải giữ hình ảnh rồi, nói gì nữa, đó. Đấy, với lại nãy bạn có nói là trong cái việc mà nhà bạn vẫn có trang trí mâm cỗ nè, vậy thì cái việc đó nó đòi hỏi quá nhiều thời gian hông, có tốn thời gian hông, có cực quá hông ta?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, thật ra thì mình nghĩ nếu mà mới làm lần đầu thì chắc là sẽ tốn nhiều thời gian, nhưng mà khi đã quen rồi bạn trong đầu mọi người ai cũng nghĩ là tới đám giỗ sẽ ăn cái món đó luôn á. Rồi rồi món đó thì sẽ cần mua cái gì, tức là mọi người trong đầu ai cũng có thể nghĩ ra được cái điều đó, kiểu như là, nó đã đã quá quen thuộc á.
Quen rồi là nhanh. Trời ơi, vậy là phối hợp với nhau rất là tốt luôn á!
Đúng rồi, ví dụ như trang trí bằng gỏi thì có gỏi bắp chuối đồ bạn, thì sẽ hái chuối ở trên cái cái bắp chuối ở trên cây á, ổ của cây chuối đó, đó rồi vắt xác, chính xác.
Ừm! Nói chung là cây nhà lá vườn hết, đúng hông? Cần cái gì ra vườn chặt xuống làm luôn, quá dễ. <laughs>
<laughs> Đúng rồi, còn muốn mà trang trí mà cái mâm nó sẽ cần có ví dụ màu sắc thêm, ví dụ hồi nãy mình nói là màu cam của cà rốt và các màu của rau củ và của gỏi, đúng hông? Thì cắt những trái ổi hồng á bạn, vừa thơm lừng nè, cắt ra, đó thì màu hồng quả trang trí cũng ngoài vườn luôn, đó.
Ừm. Ôi, đẹp nha. Nói chung nó rất là nhanh, rất là tiện thôi, đúng hông bạn? Chỉ cần quen thôi là đã làm được rồi, đúng hông?
<chuckles> Đúng rồi. Còn ví dụ những dịp đặc biệt thì có thể là cắt thêm những cái loại bánh như là bánh tét đậu á bạn. Bánh tét đậu, bánh tét chuối thì cái đó phải gói trước ngày trước, rồi sau đó thì cắt ra để trang trí.
Ờ. Ừm, mình hiểu. Vậy thì như bạn nói là sau này bạn cũng, ơ, ở xa, vậy có khi nào mà cái cái việc mà không về được phụ giúp gia đình để mà làm cái mâm cỗ này nó khiến bạn cảm thấy buồn hông? Hay là bạn vẫn sẽ cố gắng về?
Ừm. Ừm. Ờ, mình sẽ cố gắng về. Còn dĩ nhiên có những l lần, thật ra, có những lần mình đi xa mình không về được luôn á, hoặc là có những tình huống mình hổng có về được á, thì thật ra cũng nhớ bạn. Nhớ, cái cái, rồi cái thời gian, kiểu là, cái khoảnh khắc sum vầy đó nó, kiểu, nó ấm áp làm sao á, nó gần gũi nó đúng rồi, đúng rồi, nhớ. Thì, ờ, lưu luyến, <chuckles> kiểu là, cũng tiến. Tại vì, ờm, nó cũng là một cái kỷ niệm, tại một năm thì cũng chỉ có vài lần giỗ thôi, thì, ờ đó, nó có một chút luyến tiếc. <chuckles>
Đúng rồi. Nó bị thiếu, đúng hông bạn? Vậy cảm giác của bạn lúc đó như thế nào đây? Buồn lắm hông, nhớ, buồn hông? Ừ, đó. Chứ gì nữa. Nó, như là kiểu, là là một, cái cái cái cái cái cái cách để bạn nhớ về quê hương luôn, đúng hông bạn? Khi mà thấy những cái mâm cỗ đó bạn muốn nhớ về quê hương ngay, đúng hông? Đó.
Đúng rồi. Thật ra, nó là tuy nó nhìn nó đơn giản nha, tức có thể là nhưng mà đối với mình á, một cái điều đối với tự hào á, tự hào vì cái nét truyền thống nó vẫn còn giữ được á bạn, nó vẫn giữ nhịp nhàng như thế.
Ờ, đúng rồi. À, là, ừm, nói chung là cái nét truyền thống bạn gia đình bạn vẫn đang giữ rất là tốt nè, nhưng mà đôi khi cũng cần một số thứ hiện đại chẳng hạn như là nhạc sống, hay là karaoke gì đó, dạo này thì <laughs> dạo này thì mâm cỗ nhà bạn có hay có mấy cái đó hông?
Ừm. Ờ. Quê mình nổi tiếng vậy đó. Nhưng mà riêng nhà mình thì, à, không dĩ nhiên cũng có người thích, nhưng mà, gọi là, số đông thì cũng không có thích quá ồn ào á bạn, mà biết bạn biết, kiểu là, chơi những cái không có liên quan tới cờ bạc nha, ý là chơi lô tô, dạng là kiểu là ăn hạt
Mình hiểu. Ừ. Ôi! Thực cái đó cũng vui mà. <chuckles>
Ờ, đúng đó, chơi những cái dạng như chơi lô tô, chơi bầu cua cá cọp đồ đó thì <laughs> chơi những cái đó để, kiểu là, gắn kết, đặc biệt là những cái bạn nhỏ á.
Ừm, cái Đúng rồi, giữ cái không khí, ơ, trong buổi tiệc, đúng hông bạn? Rất là tốt luôn.
Đúng rồi, đó đó, cũng là một cái đặc sắc trong cái phần mâm cỗ luôn đó. <laughs>
Ôi, hay quá trời luôn. <laughs> Vậy thì, ờ, ờ, nếu mà nói về cái bài học bạn rút ra từ những cái lần mà chuẩn bị mâm cỗ á, nó sẽ là gì vậy?
Ừm, thật ra, ưm, ừm, để trải qua tới ngày hôm nay thì mình có những cái giai đoạn mình cũng, ơ, khi mà thời gian cỡ khoảng, ơm, vài năm đầu mình ở Hồ Chí Minh mình cũng lười về quê á bạn. Tại vì lúc đó mình cảm thấy bị bị cuốn theo tức là hông phải mình bận đâu mà mình bị cuốn theo những cái thú vui khác ở ở ở h ở thành phố á, thì sau này khi lớn lên một cái bài học mình rút ra là gì, à, thật ra cái mọi thứ nó có thể dịch chuyển, có thể thay đổi, nhưng mà cái truyền thống là cái mà một cái nét đẹp á, là một cái nơi để, ừm, cái, ừm, mâm cỗ đó, những ngày giỗ đó là nơi để trạ trở về để gắn kết với nhau á, nên có thể là bằng mọi cách để có thể sắp xếp để gắn kết với nhau, vì đó là những cái khoảnh khắc, ơ, ý nghĩa quý giá nhất mà gia đình có thể dành cho nhau á. Ừm.
Ừ, tiếc nha. Mình hiểu. Đúng rồi, đó, và đối với bạn thì cái mâm cổ truyền thống nó chỉ cần mộc mạc đơn sơ thôi là đủ rồi, đúng hông bạn? Chứ cũng hông cần chuẩn bị cầu kì gì giống như nhà hàng này kia, đúng hông?
Đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà tấn ra cũng đủ món nha, vừa thơm vừa ngon. <laughs>
Ừ, đó, đủ món là được, <laughs> đủ món và đủ thành viên trong gia đình sum họp là vui rồi, chứ nếu mà nói về khăn trải bàn đồ này kia hoặc là đũa đồng bộ này kia chắc cũng hổng có cần lắm, đúng hông bạn?
Ừm. Ờ, có, có, dĩ nhiên là là sẽ có mâm trải bàn mà bạn biết ở dưới quê sẽ gu mà hoa hòe á bạn, gu hoa hòe những cái thảm đặc sắc.
À. <laughs> Mình hiểu rồi, cái mâm mà đỏ đỏ, cái cái cái khăn mà đỏ đỏ đồ á hả?
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đó, rồi để lên mâm hết, cho nên là chén dĩa để lên chắc cũng nổi bật lắm đó. <laughs>
Ờ, mình hiểu rồi, đó. Cái đó cũng là một cái khăn truyền thống mà, đúng hông? <laughs>
Đúng rồi, nhìn nó rất nhìn rất là đặc trưng quê hương luôn đó.
<chuckles> Ờ, mình rất là vui nói chuyện với bạn ngày hôm nay nha, những cái câu chuyện rất là hay.
Ừm, cũng rất cảm ơn bạn nha, rất vui được đồng hành cùng bạn buổi hôm nay nha.
Ô kê, tạm biệt bạn. Bye bye.
Bye bye bạn.